Anladım. Diyorsun ki, "21 gün boyunca yap bunu." diyorsun. Yaptıktan sonra, yaparken de, yani, kimse güle oynaya gitmiyor zaten. Sürünüyorum. Di sürü Harika Avcı'dan "Sürünüyorum" şarkısı eşliğinde spor salonuna kendini atıyor ama o, işte, hormon, endorfin, serotonin, dopamin vs. salgılandıktan sonraki hissi kovalıyor insanlar o zaman. Hani, ben gideceğim işte, birçok insan aslında bu hislerin peşinde zaten. Aşk dediğin, yemek dediğin şey. İnsanlar uyuşturucuya da bu yüzden düşüyor, falan. Evet, o güzel hisler için. Doğru, güzel, eee, bir şey olabilir benim için. Eee, güzel bir motivasyon olabilir sonrasında, eee, nasıl <swallows> hissedeceğim ve bunu birçok şeye de yapabiliriz diyorsun. Mesela, bunu sağlıklı bes beslenmeye de uygulayabilir miyiz?
Evet. Evet. <laughs> Tabii. Tabii. Hı hı. Tabii, hı hı. Haz, değil mi? Hı hı. Hı hı. Evet. Ya, aslında şey gibi düşün, tabii ki uygulayabilirsin. Mesela, eee, a spor salonunun sonunda elde edeceğin başka şeyler de var, sadece bu haz olarak düşünme. Aynı şey sağlıklı beslenme için de geç Eee, vücudun güçlenecek, yani, düşün, kasların güçlenecek. Belki, eee, fiziğin değişecek, yani, daha güçlü bir fizik hâline gelecek, daha, eee, yapılı, belki daha ince, daha kaslı bir vücut hâline gelecek. Aynı şekilde sağlıklı beslen mesela, yani, neden olmasın? Tabii, şey de aynı şekilde, sağlıklı beslenme de aynı şekilde. Yani, şu anda belki gençsin, sağlıklısın, hiçbir şey hissetmiyorsun ama birazcık da ileriye yatırım olarak düşünebilirsin, yani, bunu da. Sonuçta ne kadar sağlıklı beslenirsen, o kadar kas sistemini, kemik sistemini ya da vücudunu sağlıklı tutarsan, sonuçta güzel bir yaşlanma geçireceksin demek anlamına da geliyor bence. Ne dersin?
A! Neler var? A! Evet, tabii, hı hı. Belki bir kızla tanışırım orada. Güzel. Hıı. Hı hı.